अ, अभी मेरे साथ कई दिनों से क्या हो रहा है ना कि, कई दिनों से क्या, कई महीनों से हो रहा है, एक अच्छा खाना जो मुझे खाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, मैं अपने ही आलस के चलते वो नहीं खा पाती, जो कि ज़रूरत द होती है। और रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम जैसे अ, मैंने सुना है कि रोज दाल-चावल और अ, दही और इसके अलावा भी कई अ, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, तो अ, मैंने सुना तो है ऐसा और सुनने के अलावा जब मैं अपनी माँ के पास में रहती थी, तो वो बहुत अच्छा खाना बना के देती थी और जब मुझे बहुत ज़्यादा स्वस्थ फील भी होता था, मैं ताजगी से भरी रहती थी। तो अब ये हो रहा है कि मैं मुझे शहर आना पड़ा है और पढ़ाई के चक्कर में लेकिन अ, हो ये रहा है कि मेरा जो खाना-पीना है वो बहुत दूर छूट गया है। और मैंने कई बार कोशिश करी है कि उसको ठीक करूँ अ, मैं सुबह जग जग करके जल्दी से सब्जियाँ ले आऊँ और वो खुद बनाऊँ, लेकिन अ, पता नहीं क्या मुझे हमेशा आलस-सा रहता है और ऐसा थकान महसूस होती है कि अब क्या ही बनाऊँ? तो अ, कभी मैगी बना ली, कभी जल्दी से फटाफट से पास्ता बना के खा लिए और एक पढ़ाई की भी जल्दी रहती है कि कॉलेज निकलना है, तो कभी-कभी ऐसा हो पाता है कि मैं जो पूर्ण आहार होता है, वो ले पाती हूँ। तो अ, कभी मुझे ये भी डर रहता है कि कहीं इसके चक्कर में ये ना हो कि मेरी तबियत एकदम से बिगड़ जाए और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँ, जो कि मुझे फील हो भी रहा है, कि मैं बहुत कमजोर फील करती हूँ। कई बार तो सीढ़ियों पे चढ़ते भी ऐसा लगता है कि मेरी साँस अ, फूल रही है, मुझे थोड़ा-सा रुकना पड़ता है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपना रूटीन सही कर सकूँ? और एक अच्छे अच्छा जो भोजन होता है वो ले पाऊँ?
हुँ। हुँ। जी, जी, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इसके बारे में बताया और मैंने अच्छे से सुना आपको कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप मुझे ये बात बताइए कि जैसे आपने बोला आप घर में अपनी मम्मी आपकी खाना बनाती थी और यहाँ पर आप शहर में पढ़ाई के पढ़ाई करने के लिए आई हैं, तो आप जब घर में रहती थी तो वहाँ पर आप आमतौर पे कैसा खाना खाती थी और जब आप शहर में आ गई हैं आपने बोला कि पास्ता खाती हैं कभी-कभी आप और आपका क्या भोजन रहता है पास्ता को छोड़ के और इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, क्या बदलाव आया है आपकी वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में?
हाँ। जी। हाँ। हाँ, ऐस जी, अ, तो जब मैं अपनी माँ के यहाँ रहती थी तो उनका ये रहता था कि वो जैसे सुबह के टाइम उन्होंने दाल चावल बनाए और एक हरी सब्जी वो ज़रूर बनाती थीं और उसके साथ ही उनका एक और रहता था कि वो गुड़ का बना हुआ लड्डू ज़रूर देती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेवा भी होती थी। एक तरह से ड्राई फ्रूट होते हैं और तो वो एक पक्का मील जो होता है ना पूरे दिन के लिए वो तैयार करके देती थीं और शाम को ऐसा होता था कि कभी खिचड़ी बना ली और कभी चावल का जो भात होता है सब्जियाँ मिक्स करके बनाया जाता है वो बना लिया, तो इस तरीके से देती थी। और यहाँ पर ये होता है कि पास्ता भी हेल्दी बनाया जा सकता है लेकिन अ, वही समय के चलते समय कम रहता है मेरे पास, तो मुझे जल्दी से कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिससे बस पेट भर जाए। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बस मैं कई दिनों तक मैगी पर या फिर बिस्किट्स ले लेती हूँ और कई बार तो ऐसा होता है कि दूध ले लिया और अ, टोस्ट खा लिए या फिर ब्रेड से ही रह जाती हूँ और कई बार मैं बाहर भी खाना मुझे पड़ जाता है इस चक्कर में मैं घर भी नहीं बना पाती, तो मुझे बाहर भी खाना पड़ जाता है।
जी। जी। क्या आप हॉस्टल में रहती हैं?
नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहती अ, मैं बाहर जैसे रेंट पर ही रहती हूँ रूम लेकर के। तो ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे हॉस्टल में रहना इसीलिए पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वही प्रॉब्लम मैंने रहकर देखा है अ, वहाँ भी मुझे सेम प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वहाँ जो खाना बनता था और जो वहाँ की अ अ, आई थी वहाँ जो खाना बनाती थी, वो बहुत ऐसा रहता था कि दाल एकदम से पतली और मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गई थी खाना खाने के बाद और वहाँ का जो माहौल था लड़कियाँ ही लड़कियाँ और बहुत अलग माहौल था, मैं वो बता नहीं सकती कैसा था, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से अलग होकर के मेरे फादर ने मुझे रूम दिलवाया और रूम पे मुझे ये परेशानी होल होने लगी, तो मेरी समझ नहीं आता कि अब मैं क्या कर सकती हूँ?
आपकी जो रोज़मर्रा की हर किसी की रूटीन होती है, तो आप मुझे बताइए अ, जैसे आपकी आपने मुझे बोला आप पढ़ती हैं, तो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन कैसी रहती है? कि कैसे काम करती हैं, कब उठती हैं, कब सोती हैं, कुछ थोड़ा मुझे अपने रूटीन के बारे में बताइए?
जी। हाँ। हाँ, ज़रूर। अ, मेरा जो रूटीन होता है वो इस तरह से रहता है कि अ, मुझे सुबह जगना होता है साढ़े 8 बजे, साढ़े 8 बजे इसीलिए जगती हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, तो साढ़े 8 बजे जगने के बाद मैं थोड़ा-सा अ, फ्रेश वगैरह होकर के सारे काम निपटा करके मैं 1-2 घंटे पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं उठती हूँ अ, 10 बजे तो वहाँ मैं चाय पी लेती हूँ कुछ भी मुझे कॉफी पीना हो तो वो पी लेती हूँ बस। उसके बाद उम, सीधा मैं अपने कॉलेज निकल जाती हूँ। और कॉलेज से आने के बाद जैसे मुझे ढ़ाई बजे कॉलेज आ न न कॉलेज से घर आ जाती हूँ। उसके बाद होता ये है कि कई बार तो वापस आते टाइम मैं वहीं पोहा खा लिए या फिर समोसा खा लिया, अगर नहीं खाया तो घर पर आकर के अ, मैंने जैसे अ, कुछ नूडल्स बना लिए या कुछ ऐसा बना लिया, मैं खाना नहीं बनाती जैसे एक रोटी-सब्जी होती है वो कभी नहीं बनाती। बनाती कभी 1 आध अ, 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद कभी ऐसा कभी मूड बन जाता है तो बनाती हूँ, वही आलस के चक्कर में और नहीं तो फिर अ, वहाँ से आने के बाद यही सब खा कर के बस मोबाइल चलाने लगती हूँ या फिर थोड़ा आराम करती हूँ। फिर वही क्लासेस वगैरह रहती हैं ट्यूशन्स वगैरह पे जाना होता है, तो फिर निकल जाती हूँ बाहर और वहाँ से फ्रेंड्स के साथ वापस अ, लौटते टाइम कभी टिक्की पी ली, कभी भल्ला खा लिया तो ऐसा रूटीन में आ जा आ ही जाता है।
जी। हुँ। जी, जी, जी। आपने ये अच्छे से मुझे अपना रूटीन बताया है और इसी स इसी के हवाले से मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने पहले भी थोड़ा बोला कि स्वास्थ्य में थोड़ा आपको लक्षण दिखने लग गए हैं, तो आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएँगी कि आपकी ऊर्जा में या आपके स्वास्थ्य में आपको कैसा बदलाव दिख रहा है इन सब समस्याओं की वज़ह से।
हाँ। हाँ। जी। मुझे ना पहले बहुत अच्छी भूख लगती थी और अ, कई बार जब शुरुआत में मैंने रूम लिया था तो मुझे भूख लगने के चक्कर में खाना भी बहुत हेवी बनाती थी, जैसे एक पूर्ण आहार जो होता है वो बनाती थी, लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि मैंने खाना बनाना थोड़ा-सा कम किया और तो उस चक्कर में मेरी जो भूख थी वो भी एक लेवल पर आ गई, कम होती गई बिल्कुल कम होती गई और अब समय वो आ गया है कि मुझे बहुत कम भूख लगने लगी है। खाती भी हूँ तो ऐसे खा लेती हूँ कि ठीक है खाना है खाना और बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है तो ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ जैसे क्रैक्स खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो उस चक्कर में भी मेरी भूख जो है बहुत ऐसी हो गई है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता अब और घर पर भी जाती हूँ तो अ, ज़्यादातर घर पर बीमार पड़ जाती हूँ, एकदम से खाना खाती हूँ कभी-कभी तो वॉमिटिंग हो जाती हैं और कई बार ऐसा लगता है मुझे कि उम, मुझे उठने बैठने में भी बड़ी दिक्कत होती है जैसे मैंने आपको बताया मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं अपने कॉलेज जाती हूँ तो हाँ, अ, तीसरी मंजिल पर मेरा जो क्लासरूम है वो है तो मुझे तीनों बार रुकना पड़ता है और थोड़ा-सा आराम करना पड़ता है, तो वहाँ भी एक मज़ाक़ का पात्र बनती हूँ अपने दोस्तों के बीच में कि अब तो ये बुड्ढी हो गई है, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ इसके लिए जिससे मैं थोड़ा-सा इम्यूनिटी जो सिस्टम है मेरा उसे अच्छा कर पाऊँ।
जी। जी। जी, जी। जी, जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स इतने स्पष्ट तरीके से, इतने सटीक तरीके से मेरे साथ शेयर की और अ, मैं खुद भी रह चुकी हूँ एक स्टूडेंट तो उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा-बहुत बताना चाहूँगी। पहली बात जो है वो है कि मील प्रेप, मील प्रेप का मतलब होता है कि आप पहले अ, जैसे कभी आपकी छुट्टी हो या कभी संडे हो, तो आप पूरे हफ़्ते के लिए थोड़ी चीज़ें तैयार करके रखिए जो जल्दी-जल्दी में बन जाएँ, तैयार करके फिर आप वो फ़्रिज में अपने रख देंगी, फ़्रिज में जब आप रखेंगी तो जैसे कुछ लोग करते हैं जैसे आप पास्ता खाती हैं, जैसे आपने बोला पास्ता भी हो सकता है उम, बहुत हेल्थी, है ना? तो कुछ लोग पास्ता बना के बॉयल करके फ़्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो अ, ब्रोकोली के साथ या जो वो टमाटर का सॉस होता है टमाटर का सॉस तो बिल्कुल 5 मिनट में बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, 5 मिनट में बन जाता है तो आप अ, कुछ ईज़ी रेसिपीज़ देखिए ऑनलाइन, <smacks lips> पहली बात आप मील प्रेप करिए, आप किसी भी छुट्टी के दिन थोड़ा अ, काम करके थोड़ा मील प्रेप करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी आप थोड़े वीडियो देखिए कि ये छु क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं ना ऑनलाइन, कि ये छोटी-छोटी रेसिपीज़ जल्दी-जल्दी जो बन जाए स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि आजकल का वक़्त आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट पेस ज़िंदगी है, किसी के पास वक़्त नहीं है, तो आप वो वीडियो देखिए कि जैसे मैंने आपको बोला वो टमाटर का सॉस जो पास्ता में बनता है, वो बहुत ही जल्दी बन जाता है उसमें अ, ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, तो इसमें अब यही करना है कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो तो आप खुद को थोड़ा-सा तैयार करिए कि ये सब मुझे करना है, ये सब मील प्रेप करना है और फिर रेसिपीज़ भी थोड़ी देखिए कि इंसान थका-हारा जब वापस घर आए तो 10-15 मिनट में खाना बन जाए, क्योंकि फिर घंटों वो खाना बनाना वो आसान नहीं होता है, उसके लिए मील प्रेप बहुत ज़रूरी होता है और आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स रख सकते हैं कि मैं इस टाइम ये खाऊँगी, उस टाइम ये खाऊँगी, रिमाइंडर्स रख सकती हैं, आप एक लंच बॉक्स ला सकती हैं, जिसमें आपने जो मील प्रेप किया है वो सुबह जल्दी-जल्दी बना के आप साथ ले सकती हैं। अ, एक और चीज़ आप कर सकती हैं, आप जब भी अ, चाय लें कहीं पर तो उनको बोलें कि शक्कर ना डालें <smacks lips> और अ, दूसरी चीज़ करें कि आप कैफ़ीन से काफ़ी दूर रहें, जो आप कॉफ़ी पी रही हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में 1 कप पीजिए क्योंकि ऐसा होता है कि कैफ़ीन कभी-कभी हेल्थ के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, तो उससे वो जो थकान आप बोल रही हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, हमें लगती है कि कम होती है, मगर अगर देखा जाए तो वो थकान कभी-कभी वो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो अ, और अ, जो आपने मुझे बोला कि आपको कभी लगता है कि चक्कर आ जाए, तो उसके हवाले से मैं बोलूँगी कि आप देखिए कि औरतों के लिए बहुत सप्लीमेंट्स होते हैं।
जी। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ। हुँ। जी। जी। ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ। जी हाँ। हाँ। ठीक है।
ठीक है? <smacks lips> तो आप सप्लीमेंट्स देखिए उन उनपे ध्यान दीजिए और जो भी सप्लीमेंट आपको लगे कि आपकी आर्थिक स्थिति हर स्थिति को आपको लगता है कि ये बजट फ्रेंडली भी हैं और अ, मैं मैं खा सकती हूँ तो वो सप्लीमेंट आप लीजिए, मुझे मैं काफ़ी अ, श्योर हूँ कि कुछ समय में आपको अच्छा लगने लगेगा।
जी, बहुत अच्छी सलाह दी है और पास्ता को भी एक हेल्दी तरीके से बना पाना सच में, मैं ये ज़रूर कोशिश करुँगी अप्लाई करने की और यूट्यूब से भी ज़रूर देखूँगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। धन्यवाद।
धन्यवाद।